Ikaw ba ano yung comfort food mo at, ah, bakit ito espesyal at paano mo ito ilalarawan?
Siguro ang pinaka-comfort food ko yung sinigang na baboy.
Wow, oo naman. <chuckles>
Espesyal, at parang 'yon 'yong comfort food ko kasi alam mo 'pag medyo hindi hindi ma hindi maganda 'yong pakiramdam ko o kaya na-de-depress ako, pagkakain ako nito parang alam mo na lalo na kung maasim talaga yung sabaw. Basta yung maasim tapos, ah, maalat na maasim, ayun. Gustong-gusto ko yun. Parang nako-comfort na ako sabaw pa lang tas, 'pag yung ano, yung yung chunks ng karne. Gusto ko kasi yung ano, eh, yung liempo. So, ah yes, andya may taba tsaka yung ano, tsaka karne, ang sarap. Tapos gusto ko kasi dun parang parang fina-fry muna yung karne bago ihahalo dun sa ano dun sa sabaw. Kaya yun alam mo yun mero medyo ano medyo crunchy pero juicy ayan alam yun yun nagpapaano talaga sa akin parang
Mm. Ay siyempre. Mm. <chuckles> Oo. Oo. Ay siyempre, oo. Iyan, naku. <chuckles> Kaya. Op Oo. Tama. Kaya. O alam mo kasi yung sa pamilya ng, <clicks tongue> ah, misis ko,'pag yung nagkikita-kita kami halimbawa lumuluwas kami sa kanila tapos, eh, nakakainom man rin naman namin yung mga anak, eh. Ah, so, 'pag yung. Kasi kami ni miss is magkaiba kami na ano pinag kami pinagtagpo ng, ah, nasirang pagsasama, ayan. Oo kami, ah, bud ah, bunga ng mga nasirang marriage, kumbaga. So may pamilya na siya, may mga anak siya, may mga anak na rin ako. Okey naman. So sila kasi 'pag yung kami may get together o yung galing kami sa isang okasyon nag-inuman. Kadalasan yun ang request. Ano 'pag nagtanong ako, "Ano ulamin natin 'yan? Sinigang ano?" <chuckles> Kasi 'di ba, masarap kasi yung sinigang. Oo, sila, eh, sila. Pero ako, okey din sa'kin yung sinigang. Lalo 'pag 'yong gusto ko ng sabaw. Oo, isa yan sa mga, ah, sa top 3 kong pinipiling sabaw. So paano pala ito unang natikman? Sino yu
Mm. Oh. Ah, gano'n. Mhm. Wow, sinigang din, comfort food mo. Hmm, siyempre luto ng father ko. Eh, siya kasi yung mahilig magluto, hindi o dati hindi naman siya mahilig magluto kasi 'di ba, siyempre usually ang pagluluto sa nanay 'yan. Pero nung nakahiligan niyang magluto, aba, ang sarap talaga ng luto niya. Parang minsan tatanungin ko, "Sino nung nagluto?" <chuckles> Kung yung papa ko yung nagluto, ayan, alam ko masarap. Kaya yun, inaral ko rin siya kung paano lutuin at saka gusto ko kasi simple lang pala yung process. Ayoko kasi ng ano mga ulam na kaya yung mga pagkain na masyadong maproseso, matrabaho, yung maraming sarsa, kumbaga simple lang yung gusto ko pero kaya yun, kaya siguro yun yung comfort food ko kasi madaling ihanda, madaling lutuin, timplahin, tsaka ano talaga naman nakakapagpababa ng stress level.
Oo nga. <chuckles> Mm. Mm, mm. <laughs> Oo. Madaling i-handa. Mm. Totoo, lalo 'pag maulan, 'no? Naku diyan s ternong-terno yan 'di ba? 'Tsaka tama ka nga.
Totoo yan. Kasi 'di ba kapag rain? Equals ano yan, equals, ah, relaxing, yes, soup. Ayan, naka parang nakaka naka-associate na yung mga yun, eh, rain, ah, soup equals relaxing, oh 'di ba?
Mm. Soup. <laughs> Akala ko soup, eh. <laughs> Oo. Oo, 'tsaka yung mga mainit na inuming lak kagaya ng mga hot chocolate, 'di ba? Yung iba tsaa, ayan. Pero sabi mo nga madaling, ah, lutuin, 'no? Dahil kasi, puro tambog mo na lahat diyan para palalambutin, pakukuluin pakukuluin. Bukod do'n sa sinabi mong gusto mong medyo crunchy. Paano kadalasan kayo nag ikaw nagluluto ka na rin 'yan. Pano ka nagluluto ng sinigang? 'Yan.
Yes. <laughs> Totoo. Ayun, siyempre, ginigisa ko muna yung karne. Pero sa 'pag gisa ko nito, um, kasabay na yung medyo ifa-fry ko konti yung mga yung surface nung karne. Kasi gusto ko crunchy sa labas, hindi naman crunchy talaga eh, kasi siyempre ihahalo mo na sa ba sa sabaw. Pero kung makikita mo yung ano, parang ba-brown-brown, tapos mahahalo kasi yun 'pag sa sabaw na. So pagkatapos kang magi gisa at mag-fry ng, um, karne, ah, ilalagay ko naman yung isasalang ko naman yung soup, yung sopas niya. So, ayun na, meron dun na yung pinaggisahan, ilalagay ko dun sa sabaw, ilalagay ko dun sa sabaw, tapos pakukuluin. 'Pag yun, kumulo na, ilalagay ko na rin yung karne, tapos yung mga gulay. Kasi siyempre yung karne medyo naluto na nung ginisa ko at tsaka friny ko, so ayun. Gano'n na yung gagawin ko tapos ilalagay yung gulay 'tsaka titimplahin ng ano yung minsan nga ang ginagamit ko kasi maraming alam mo yung prutas na maasim?
Okey. Oo. Liempo. Mm. Ayan, oo. Ah, oo. Mm. Oo, oo, tama.
Yung parang sa amin kasi tawag dun, piyas. Para niyong star fruit. Parang pamilya siya ng star fruit pero yung mas maliliit, kasi mas maliliit eh sobrang asim nun. Yun yung mga pinangpapaasim ko. O kasi mas masarap kasi kung natural, masarap din naman yung ano, yung sinigang mix, pero iba talaga, eh, ba bai iba 'pag natural. Yes, lalo na
Ah. Star fruit. Oo, napapaasim mo. Mm. Siyempre. Mm. Iba yung natural, 'di ba? Kasi nga yung sinigang mix, may mga nagsasabi na ano eh, parang, siyempre parang synthetic na yung lasa, oo, okey siya pero iba lalo pag yung mga kagaya nga si may nagbanggit sa akin n'yan eh, baka yan din yung tinutukoy mo, yung, ah, yung prutas na 'yan. Tapos siyempre yung sampalok talaga 'di ba na pinapipiga.
Oh. Ay yes, sarap nun. Tsaka nilalagyan ko ng ano, maraming ano, yung kamatis. Iba kasi 'pag yung texture na ng sabaw, eh, parang ma-red red, parang ang sarap. <chuckles> Tsaka nakakadagdag din yun ng ano, asim. Ano pa ba yung nilu oo, tsaka ano
Ah, kamatis, oo. Oo, eh Gusto ko rin 'yan, ah. Kasi yung ibang sinigang kasi parang NAWASA eh tawag ko dun eh 'pag yung 'pag yung plain na plain na clear yung tubig ganun. Kadalasan sa karinderya.
<chuckles> NAWASA ganun ba? <laughs> Oo. Ayun siya oo, ganun yun. Siyempre ano yun, madalian 'tsaka lalo na kung mahal yung kamatis. Pero hindi ko siya nilalagyan ng ano tomato sauce ah, o paste, iba kasi yun dapat fresh na kamatis. Tapos gabi. Alam mo yun para maging, hmm, iba talaga yung sabaw. Alam mo, to the last bit talaga ng sabaw, ise-save ko 'yan kahit wala ng karne.
Siyempre. Oo, oo. Iba na yun. Mm. Ayan. Hmm Oo, lalapot kasi siya kahit papa na mag lalapot kasi yung sabaw mo, tapos makikita mo yung, namula-mula ng onti dahil nga sa kamatis mo at 'di ba ang kamatis nagdadagdag asim din talaga 'yan, 'di ba?
Yes. Ay, oo. Tsaka yung lycopene niya ma maganda sa health. So, talaga kapag hindi maganda yung pakiramdam, talagang nakapag-uplift sa akin ng ano, mood yung ano, mood pa lang nga nakakatulong na para maging okey yung pakiramdam, gumaling sa sakit.
Okey, po. Mm. Lalo 'pag naluto na 'no. Yung halimuyak ng ano?
Yes naman. Mm, kaya yun nakakagutom na. <laughs>
<laughs> Ano pang mga gulay nilalagay mo kadalasan? 'Di ba nabanggit mo yung gabi, kamatis, mm.
Ayun yung Oo, petchay. Ah, pero alam mo, kapag minsan walang available na pechay. Alam mo ako hindi kasi ako masyadong hindi ko masyadong sinusunod yung mga rules sa pagluluto. Basta, alam mo maganda yung pagka-prepare malinis tsaka alam an ah, siyempre dapat aware naman ako sa mga food na dapat hindi pinaghahalo. So, kapag kung ano yung mga dahon-dahon na gulay doon sa amin o available napa nama na napalengke, eh, yun na yung ilalagay ko. Hindi ako masyadong partikular kung ano yung mga hinahalo kong basta huwag kong hahaluan ng ano, ampalaya kasi mag-iiba na ng ano lasa. <laughs>
Pechay. Mhm. Oo. Mm. <laughs> Oo naman. <chuckles> Ano na 'yon, kumbaga baka maging papaitan na 'yon 'pag ano, nilagyan ng ampalaya. nakakagutom yang ano, ah, yang sinigang mo, ah. Yan bang style mo kasing ka nabanggit mo, ginigisa niyo 'yan, 'di ba? Ah, 'yan na yung nakukuha mo rin talaga sa magulang mo, sa tatay mo?
Oo nga, kaya yun. <laughs> Kaya Mm. Ah, oo. Kasi ano, kapag hindi siya ginigisa, okey naman, pero parang medyo malansa. So, para ma matanggal yung lansa eh, kapag pork naman kasi hindi siya ata nada di hinahaluan ng luya. 'Di ba ang luya, pangpatanggal ng lansa. Pero kapag, ah, pork, eh, parang hindi siya akma na lagyan ng luya. Kaya yun, ang ginagawa, ginigisa muna para matanggal yung lansa ng karne.
Mm. Oo, hindi naman. Oo. Hindi bagay. <chuckles> Totoo. Tama, kasi kadalasan ng luya ginigisa dyan, eh, kung 'di seafood, eh, manok, 'di ba? Oh
Yes, o kaya 'yong, ah, ah, ano ba 'yan, beef, 'yong nilalagyan ng luya, ba? Parang gano'n ba? O hindi? <chuckles> oo, basta seafood.
Oo. Tap <chuckles> hindi, hindi rin ah, ang pagkakaalam ko beef hindi. <chuckles> Pero 'yong 'yong paggisa mo ng, ah, sinigang ganyan din kami actually, partikular ako gusto ko 'yong ginigisa rin 'yong karne muna tapos 'yong medyo nga magba-brown 'yong ano. Para kasi kakapit kapit na kapit na do'n 'yong ano eh, 'yong lasa talaga ng gisa mo Pero
<laughs> Oh, ginigisa din 'yon? Yes, mm, sarap na 'yon. Gusto ko 'yan, kaya 'yon.
Ayan ba'y laging hinahanap sa inyo, halimbawa ng, ah, mga anak mo o 'tsaka may napasahan ka na ba ng ano, naturuan mo na rin ba sila?
Oh, hindi pa. Pero, um, kapag mga kainan, kapag 'yong handaan, siguro ito 'yong go-to ko na niluluto, ah, besides adobo. Kasi 'yon nga sabi ko, mga simpleng ano lang 'yong mga nil ah, gusto kong lutuin, <chuckles> 'yong mga ko, 'yong mga simple lang i-prepare. Kaya kasi sa parang naano ako sa oras ng pag, ah, hahanda 'tsaka pagluluto, kaya mas gusto ko 'yong simple. So, sa mga handaan kapag may ano, magdi-dinner sana sa bahay, gano'n, <inhales> parang 'yon 'yong madali kong i-prepare o kaya adobo, mga gano'n. Pero 'pag comfort food talaga, 'no, eh, yon sinigang. Lalo na 'pag ano, may may sakit na kaibigan o kapamilya, eh, dadalawin, babaunan sila ng ah, ulam, 'yon 'yong parang mas usually na niluluto ko.
Mm. Oh, madali lang, 'di ba? Oo. 'Yan oh. Dinadala mo. Ah, sa mga potluck ganon na naishe-share mo na rin yan?
Ah, oo naman. Siyempre, yung madalian tayo, 'tsaka medyo marami, <chuckles> magmumukhang marami. Kapag adobo kasi ano, eh, dapat, ah, parang limited lang. Siyempre, hindi mo naman puwedeng sabawan ng bongga yung adobo.
Mm. <chuckles> Mm mm. 'Pag yan, sinigang 'di ba, comfort food mo, liempo ka mo, in particular. Ah, na-try mo na bang mag-ibang ano, sinigang? Iba yung sahog kumbaga
Mm mm. Ay Yung kung pork din, oo na-try ko, parang yung paa sana. <chuckles> Na-try kong mag-sinigang pero yung paa, marami siyang ano masarap din naman kasi, eh, ma-collagen. Tsaka masarap yung taba-taba talaga, eh, sarap iba talaga yung taba. Pero hindi ko siya mapa-crunchy-crunchy, ginigisa, pero alam mo yung hindi ko mapapa-brown ng, ah, sobra o ng yung gusto ko sanang texture kapag yung skin kasi siyempre yung paa ano yan, eh, more on skin ng baboy.
Mm. Paa ng Ay, siyempre. Mm mm. Oo, tsaka yun nga yung collagen eh, 'no?
Mm.
So, na ah, so pamilyar ka ba sa yu yung sa kansi?
Apa ano yun?
Ah, parang sinigang din yun pero ano siya parang bulalo na sinigang, oo.
Wow!
Oo, okey din yun pagka i-i i-search mo yung recipe no'n dahil ano yun, hindi pa
So ano siya, um, beef siya?
Oo, paa. Ano siya, ah, pacho-chop mo yung paa, ganun. Tapos sabay parang kung mahilig ka sa maasim, pwede mo ring mai-substitute kay sinigang yun. Kaya ko kasi natanong yung ano, kung na-try mo yung ibang sahog ng sinigang, 'di ba yung iba kasi nagsi-sinigang na hipon, 'di ba? Oo, ikaw nasubukan mo yun o talagang
Mm. Mhm. Wow, sige nga. Oo. Ay oo, pero 'pag hipon na kasi eh parang ano, parang ang favorite ko naman na luto niyan yung buttered.
Ah, oo pwede buttered.
Hmm, parang sulit na sulit ako 'pag gano'n. 'Pag kasi sinigang, okey naman siya pero parang ku parang nakukulangan ako, kaya 'pag mga shrimp ganyan, talaga namang yung, ah, garlic buttered garlic na ano. Kasi hanggang alam mo pati ulo, parang sisipsipin pa rin walang sayang, walang tapon.
Mm. Ayun. Yun yung. Mm. <chuckles> Oh, siyempre, 'tsa 'tsaka sa pareho tayo sa totoo lang yung 'pag sa sinigang, mas siyempre dun ako sa liempo. <chuckles> Iba yung may taba talaga eh. Minsan pa nga yung buto-buto, 'pag yung sinigang na buto-buto, pinalalagyan ko ng ano 'yan, ng taba parin, kailangan 'yong may taba kayo. Kasi iba 'yong klaseng taba eh 'no? <chuckles>
Oo, mm. Oo. Oo, yun. Oo, kailangan, eh. Totoo 'yan, iba talaga. Kaya ano pero siyempre dapat moderately lang, para makakain pa rin sa susunod ng mga taba. <laughs>
Oo naman. Korek, mm. Para marami-maraming sinigang ang puwedeng kainin. Gaano niyo pala? Eto maganda 'yan, nabanggit mo 'yan. Gaano niyo kadalas sa 1 buwan? <chuckles> Kasi mukhang comfort food mo 'yan, 'di ba? Gaano niyo kadalas na ka umiikot sa o naihahanda yan sa lunch niyo o dinner? Mm.
Yes. <chuckles> Oo. Hmm, Sigu 'pag may time talaga kaming mag-cook, ha, siguro parang ano, 4 times a month? Pero 'pag wala kaming time mag-cook, 'tsaka 'yong ay iba 'yong magluluto para sa amin, eh, 'ba, may choice pa ba kami? Gang magsisinigang na lang ako kung feel ko, alam mo na kung kailangan kong mag distress o kaya mag-relax. So, magluluto talaga ako niyan.
Mm. Wow hmm. <chuckles> Oo. Ngayon, may nung sa paglipas na panahon, 'di ba, sabi mo nga 'pag may time ka, ah, at siya din yung gusto mong lutuin dahil na madali nga lang naman at hindi masyado mabusisi. May panahon ba na or meron ka bang teknik pag yung tipong nagmamadali ka, yung madal mabilisang bersyon ng sinigang?
Mm. <chuckles> Ah, oo, alam mo ang ginagawa ko para alam mo na in in case of emergency, nagmamadali, lalo na 'pag may bisita. So ang ginagawa ko minsan, kapag napapasobra ako ng ano, ng sabaw. Ah, kini-keep ko 'yan. 'Yong ano, ah, 'yong hindi pa naman, ah, minsan hindi ko muna lalagyan ng gabi. Pero kung andun na andun na nga, eh, nasobra talaga 'yong sabaw, iki-keep ko 'yan, 'yong sabaw, i-fe-freeze ko. So, wala wa ita siyempre tatanggalin ko yung gulay, yung sabaw lang talaga, i-fi-freeze ko. Tapos, ayun na nga, ah, para kapag mabilisan lang, mag-fa-fry lang ako ng gigisa lang ako ng, karne, papalambutin lang, tsaka ko iluluto ulit doon sa sabaw. Ayun, dadagdagan ko na rin naman ng mga mga ano man, gulay. So, yun na para ma hindi ako masyadong magpakulo, magpalambot ng karne. So, minsan
Oo. Ayan. Oh. Mm. Oo. Yung stock niya? Oo. Gulay. Ang galing, ah. Meron ka ng sarili mong ano, ah, instant 'no? <laughs> Instant sinigang mix. <laughs>
<chuckles> Oo. Hindi naman nasisira agad, oo, 'yon, 'yon. Hindi naman masisira agad 'yong sabaw kung ano, basta mag tama 'yong pag-imbak, ano siya, ifi-freeze mo siya. So, actually, tatagal meron pa nga akong na-try 1 month talaga.
Oo. 1 buwan? Oo. Kasi nasa freezer naman eh 'no?
Yes, oo hindi naman siya nasira, oo, freezer naman basta hindi magka-brown out. Kasi siyempre 'pag nag-brown out pili ah, kailangan nang i-process.
Oo. Wala na. Ayan, alam mo nakakagutom yung ano mo, mukhang kakain na ako, ah. <chuckles> Salamat sa mga binahagi mo, ah.
<chuckles> True yan. <chuckles> Walang anuman. Sige, paalam.